Ну, где-то я тоже помню, м, видела Албания или что где-то где-то такое было. Даже не помню, какие-то пересадки были в прошлом году. И я просто когда прилетела, в ну там пересадка в аэропорту что-то 5 часов, и там просто аэропорт окружен горами, которые ты видишь, вот эти снежные шапки. И ты такой: "О!" Это, конечно. <chuckles> Ну, то есть это нети нетипично. Обычно там какое-то всё такое себе, а тут было красиво.
<clears throat> Мгм мгм. <laughs> Н-да, да. Да да да. Это вот у удивительно, да, когда это так. Вот. А, может быть, могли бы вы описать как-то какой-то свой идеальный счастливый день? И, э, где бы вы хотели его провести? Если мы говорим о будущем.
М. На море. Можно мне на море? Я любитель большой воды, да. М, вот вы любите небо, а я любитель большой воды. Э, э, обожаю плавать в море. Совершенно не боюсь и
<laughs> Небо и горы. <chuckles>
Ну, вот у всех, видите, по-разному. Мне, например, э, всё остальное не надо. Вот если есть море, э, даже можно, там, необорудованный пляж и как бы ладно, я не из таких прихотливых, но главное, чтобы про просто было Я люблю песчаное дно, да? То есть мне просто б я не могу ходить по гальке вообще, мне очень больно, и поэтому я
Хм, интересно. Есть специальная обувь такая, чтобы для таких важен.
Да, есть, но Я, даже не знаю, я ни разу не пробовала. Я помню, подруге надевала, но я н не на море, да, это делала. Мне как-то странно показалось. Не знаю, как это на море работает. Возможно, надо купить, попробовать.
Мгм мгм. То тоже работает, да, можете попробовать. М, м, как бы у меня такие есть, это сильно помогает. Можно спокойно ходить и не бояться, что поранишь ногу. Вот так вот. Хорошо. Ну, пожелаю удачи, чтобы у вас всё получилось в вашем в вашей поездке на море. <chuckles>
Да, потому что ходить вообще невозможно, просто невы невыносимо, очень больно. Поэтому я, вот, т идеальный день проведу на море, буду просто смотреть на море. Я надеюсь попасть тоже. Спасибо вам.
В, с э, в самое ближайшее время.